ماشي بس خلّينا بقى إيه يعني خلاص كنتِ كبرتِ وخلّصتِ جامعة، فإحنا يهمنا مرحلة الطفولة أكتر دلوقتي، فخلّينا نتكلّم بقى على الألعاب اللي كنتم بتلعبوها في بيت العيلة ده كانت عاملة إزاي؟ يعني بتخترعوا ألعاب زي ما كلّ الأطفال بتعمل؟ والَّا بتلعبوا الألعاب التقليدية بقى اللي هي، آآ خلاويص وأولى والحاجات دي؟
إمم. إمم. لعِبنا كلّ حاجة ممكن تتلعب، بجد إحنا خلّصنا إحنا ما كانش في لعبة ساعتها كانت بتتعِمل ما كُنَّاش بنعملها، إحنا كُنَّا بنعمل كده في برنامج اسمه Arab Idol إحنا كُنَّا بنعمله عندنا في البيت، كُنَّا بنعمل the voice عندنا في البيت، والناس بقى يُقعدوا يحكمونا وإحنا نقعد نغني، كُنَّا بنعمل مواهب تمثيل كُنَّا بنعمل مسرحيات في البيت، كُنَّا بنقعد بقى نلعب مع بعض كوتشينا، نلعب مع بعض بقى اللي هي كان في برضه لعبة كده اسمها المُفتش كرومبو، كان في حد بيبقى حرامي أو حد بيسرق حاجة، وإحنا بنقعد بقى نسألهم نوقّفهم قدّامنا زي المجرمين كده، <chuckles> وإحنا بقى الشرطيين، فكُنا
آه. حلو. جميل. آه. ماشي. آه جميل. كان في حد أشطر أشطر من من حد بقى دايمًا هو اللي مكتسح الألعاب كلّها والًّا؟
آه الكُبار بقى شوية اللي أكبر مننا شوية دُول، كانوا اللي هُم برضه كانوا ناصحين زيادة عن اللزوم، فكانوا بيقفشوا بسرعة الموضوع ده، فوالله إحنا لعبنا حاجات كتير أوي، يعني البيت كلّه كان مليان ذكريات مش عادية، وكمان أنا أفتكر إن في وقت مثلًا الشتا، بما إن الشتا بقى كان بيبقى الجو فيها مطر فصعب إن إحنا نُخرُج بقى في وقت المطر ده، كمان بيبقى مرتبط إن المطر الزيادة كان النور بيقطع في البيت، يعني ما كانش يبقى في كهربا شغالة وقتها، فأنا فاكرة إن الوقت ب بالضبط، يا نهار أبيض! النور قطع بقى والجو مطر، ماما بقى تبدأ تعمل لنا بقى حاجة سخنة نشربها، تجمّعنا كُلِّنا كده على نقعد كده إحنا قاعدين كُلِّنا، تبدأ بقى تعملِّنا أكلة حلوة، كانت ساعات بتعملِّنا أكلات بقى يعني اللي هي المهلبية تبقى سُخنة كده وحلوة في الشتا تدفِّينا، تعمل لنا مثلًا حاجات نشربها نع نسكافيه أو كده، فكانت تبدأ تعمل لنا كُلِّنا بقى، ونقعد بقى نلعب مع بعض، نمثّل.
جميل. آه، طب جميل. إمم. ماشي. ده أحلى، وأحلى، ده بالنسبة للأطفال يعني أعتقد. آآ أيوه، أ إمم. أيوه بس، يعني هُم برضه كانوا بيسيطروا عليكم إزاي؟ ما هو ما هو أنتِ بتتكلّمي إن ما شاء الله عددكم كبير، وأطفال كتير في البيت، ف وبرضه باباكِ مش موجود ف فإزاي كان بيسيطروا عليكم؟ والَّا ما كانش في سيطرة أصلًا؟
إمم.

والله هو كان بيتعامل معايا إن أنا واحد صاحبه، ما كانش بيتعامل معايا إن أنا أخت بنت، يعني كانوا صحابه صحابي، يعني إحنا كان عندنا ت شلّة كده في المدرسة لأ فضلت موجودة لحد إعدادي كنّا ولاد وبنات مع بعض، وكنّا بنجمع عندنا إحنا في البيت لإن احنا بيتنا كان كبير، يعني الحمد لله كان كبير أوي فكان بيتنا ده اللي كان نقطة التجمع بتاعة الشلّة بتاعتنا دي.
أها. إمم. ماشي. أيوه بس هو بيتكم ناقص يعني يعني بيتكم فيه اللي مكفّيه بصراحة ف <chuckles>
<laughs> مع الزحمة <laughs> هنجيب لكم زحمة من برّا كمان، فكانت في بيتنا كان نقطة التجمع ده كانت ماما بقى تبدأ تعملنا أكل آآ، أنا وصحابي وصحاب أخويا وكنّا نبدأ نتجمع بقى في بيتنا ده، كان اخويا بيتعامل معايا إنه هو هو تقريبًا كان نفسه في أخ ولد بس هو كان متضايق إن أنا بنت، كان بيلعب معايا مصارعة، كسرني كذا مرّة، يعني أنا في مرّة كان بيرفعني كده لفوق اللي هو آمم، عارف أنت لمّا حد بيحدف لحد طفل فوق وبعدين يمسكوه في إيده؟ هو كان قدّي وأنا وهو كنّا قد بعض فهو من كتر ما كان بيحاول أنا وقعت على إيدي اتكسرت، دراعي يعني عضم إيدي اتخلع، يعني اللي هو العضمة بتاعة كتفي دي اتفصلت عن التانية، وفضلت متجبّسة كتير أوي لحد ما العضم التأم ورجع مكانه من تاني، بعد ما فكيت الجبس بعدها تقريبًا بأسبوعين أو حاجة، كعبلني فوقعت على السلم خدت السلم كلّه ورجلي اتكسرت، فجبّست رجلي، <chuckles> بجد أنا كنت باتجبّس كتير أوي بسببه وانا صغيّرة، فكان بيعاملني مش فاهمة هو كان بيعاملني مضطهدني، مع إن أنا أصلًا الكبيرة.
<laughs> آه. ماشي. ياه! آه. إمم. لأ، أنا آسف لِك جدًا أكيد. يا سا آه. أيوه. إمم. ماشي بس بس ده يوضّح إن شو شخصيته كانت أقوى منِّك؟ يعني أنتِ ليه ما قدرتيش بقى تاخديه ل ل للحتة الأنثوية شوية بقى، عارفة لمّا حد يبقى عنده أخت بنت كده بتدلعوه بت عارفة أنتِ كده بتبقى الجو أهدي شوية ما عرفتيش تاخدي لل للمنطقة دي؟
آه. آه، عشان كنت باعمل كده، أنا كنت باحط له ميك أب وأنا صغيّرة كنت باقعُد احط له مكياج واعمل له واحط له ماسكارا واحط له بقى روج والحاجات دي كلّها، بس كان بقى بيتكسف يعني كان يتكسف إن هو يخرج برّا كده أو مثلًا يعن أنا كنت هاموت بقى واورّيه صحابي وكده، <laughs> عايزة أورّي صحابي عايزة أورّيهم شغلي أنفع والّا لأ؟ فأنا ما كانش بيرضى <laughs> والله ما كانش بيرضى كنت بادّي له فلوس كمان عشان يرضى يخلّيني أحط له، وكان بياخد بصراحة ب هو كان مُرتشي قد الدنيا، فأنا كنت بادّي له فلوس فكان بيسيبني اعمل له اللي أنا عايزاه، يعني سواء بقى كان في وشه، ساعات لبّسته حجاب هو كان هموت ويعرف إحنا لمّا أنا بدأت ألبس حجاب في ثانوي هو كان يموت ويعرف ازاي إحنا بنسمع وإحنا محجبين، فأنا قُلت له تعالَ أمّا اجرّب لك <chuckles> تعالَ أمّا اورّيك، فلبّسته لبّسته حجاب وقُلت له: "أنت سامعني" قعدت اكلمه أنت سامعني فيقول لي آه، فكان مُنبهر برضه بالحاجات دي فاحنا لينا ذكريات كتير أوي مع بعض. يعني فكك بقى من موضوع اللي هو أنتم اتنين توأم فأنتم بتحسوا ببعض ولمّا ت لمّا حد بيتعب التاني بيتعب لأ إحنا ما كناش كده، بس
هأ <laughs> هو أنتِ عايزة تخرجيه بالميك أب؟ آآ، بس واضح إن مش هو اللي شرير بصراحة أوي أهب <chuckles> <laughs> إمم. <laughs> ولبّستيه حجاب. أيو وأ ما بتتحوليش لقطط؟